Genelde sanki bende de öyle. Biraz, eee, sanki, dide bir de sanki böyle dille de ilgili bir şey. Dile ne kadar daha çok aşinaysan k söylenen s kelimeler ve yapılan o sanat sana daha fazla Aynen, daha fazla işliyor ya, ondan da gelen bir şey ki bence gitar konusunda da, eee, azimli olmakta çok fayda var. Çünkü sanatta da, gitarda da çok azimli olan insanlar daha fazla ilerler ki bende de mesela çok 2-3 yılda sürekli, eee, gitarda bir düzgün bir nota çıkarım düzgün notalar çıkaramamazlık vardı. Mesela yazarlıkta da öyleydi. Düzgün bir şey yazamıyordum. Üst üste bir şeyler yazıyordum, gerçekten mantıksız geliyordu bana. Ondan sonra işte biraz daha, eee Tabii ki de biraz tecrübe gerekiyor ve biraz daha çok azim gerekiyor. Bunun bir kırılma noktası var. O kırılma noktasından sonra bence yakaladığın her sanatta ilerlersin. Benim mesela, eee, kız kardeşim, eee, güzel ressamdır, resim çizer.
Hıh. Evet, evet. İçine işliyor değil mi? Hı hı. Aynen. Bakalım. Hı hı. Bir şeyler mi değişti? Ya. Zamanı unuturdu o zaman. Anladım. Hıh. Anladım. Ya. Hı hı. Ya, süper.
Ufak yaşlarda mesela çok fazla kabiliyetli değildi o. İlerleyen zamanlarda çize çize tabii ki de merakından, meraklandı, merak sardı. Mesela bir insanın
Hımm. Kendini keşfetti o zaman. Ya herkes her şeyi yapabilir aslında. Ben sana bir şey soracağım sen söyle unutma. Eee, bir bu sanatsal aktivitelerin senin duygularını, eee, genel, ya, örnek veriyorum, sen şu an bunlarla uğraşmasaydın bugünkü sen olur muydun? Bu sanatsal aktiviteler seni değiştirdi mi?
Evet, tabii.